Ganz glücklich sind und nicht so schlecht leben, also natürlich eher ärmlicher und dass es, äh, 'n Unterschied zwischen, sag mal, Stadt und Land gibt, dass, sagen wir mal, in der Stadt die Menschen noch besser leben, während aufm Land schon Armut da ist, aber eben nicht das Bild, was du so erwartet hast. Das dieses Hungern und richtige Armut, das hast du gar nicht so angetroffen. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau, definitiv. Also ja, äh, man muss auch bedenken, ne, wie neben dem Essensthema, was ich dort gemerkt habe, ist, die haben ein, äh eine ein Sprichwort, das, äh, nennt sich: „Hakuna Matata.“ Äh äh, das kennt man wahrscheinlich aus dem Film König der Löwen. Äh, <chuckles> ja, aber das heißt so viel wie, ähm das heißt so viel wie: „Kein Problem, alles gut,“ und ja, und, äh, die hatten alle alle 'n Lächeln im Gesicht und, äh, seitdem seitdem ich auch da war, 2016, habe ich dieses Hakuna Matata natürlich komplett anders in Erinnerung. Jetzt denke ich nicht mehr an König der Löwen, sondern denke an die Menschen in Tansania, die quasi, äh, keine keine keine Last oder keine keinen Druck und i irgendwas aus dem Leben, was die halt belastet, äh äh, die lassen's einfach nicht zu, dass diese Last, äh, deren deren Stimmung ändert. Die leben trotzdem glücklich und ich habe gelernt, manchmal ist es vielleicht schöner, wenn man weniger hat, dass man die Sachen, die man dann hat, wert wertschätzt. Und, äh, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Und was heißt das? Ein Problem. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Also, ich ich glaube, ich habe dich am Anfang ein bisschen falsch verstanden mit dem, was du sagen wolltest. Also, ähm, i ich vermute, dass es dahin geht, dass du sagst also, ja, die sind schon die haben nicht viel. Gut, verhungern tun die tun sie nicht wirklich, aber sie leben schon in einfachen Verhältnissen, aber deswegen leben sie nicht schlechter als wir.
Definitiv, definitiv.
Kann es sein, dass das das ist, was du so bisschen sagen möchtest, dass die eigentlich letztendlich sehr glückliche Menschen sind, die, äh, fröhlich sind, zwar einfach leben, aber durchaus ja, ein ein ein erfülltes Leben haben?
Ja, ich, äh, un ungefähr, ich sage mal, das da waren 2 Punkte, die ich erwähnt habe. 1 davon, was du jetzt angesprochen hast, ist das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit. Wer wer viel reist, lernt oft, äh, quasi in solchen Ländern auch, dass Minimalismus und bewusstes Konsumieren bewusstes Konsumieren, äh, wertgeschätzt wird. Viele entwickeln dadurch so ein bewussteren, nachhaltigenst nachhaltigeren Stil in sich. Ja, das war so quasi ein Punkt, dass ich
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay, okay. Mhm. Mhm. Also, äh, meinst du jetzt der Reisende oder diese Leute in den Ländern, dass die die dass die einfach nachhaltiger leben, weil sie nicht so viel haben und bewusster auf alles mit allem umgehen?
Nein, nein, die Leute. Definitiv die Menschen, die dann quasi in den Ländern sind, das meine ich damit. Und und das lernt man dann quasi als Reisender, äh, selber dann auch, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Das übernimmst du dann irgendwo oder oder siehst es und lernst für dich daraus sozusagen.
Genau, genau, genau, genau.
Wohl. Was was hast du da so zum Beispiel gesehen, wo du sagst das: „Boah, die sind da sehr ja, haben haben, äh, eine natürliche Nachhaltigkeit, weil sie eben nicht so viel haben?“ Was was waren das so für Dinge, die du da so gesehen hast?